あの、すいません、ちょっと毎月なんですけど、ちょっと、あの、悩んでることがありまして。ちょっとお話を聞いていただいて、ま、何かあればアドバイスいただければと思うんですけどいいですか？
はい。 はい。 はい、もちろんです。
はい、えっとですね、毎月、うーん、なんていうの、しご給料が出て、で、色々ちょっと、うーん、まあ、普通に生活費を引いたりして、で、気が付くと、毎月赤字になってしまって、で、あの、貯金が増えていかないんですよね。
はい。 うん。 うん、なるほどですね。
うん。 で、やっぱりはい。あの
これっていう あ、はいはいはい。
としては、結構節約もしているつもりですし、あの、そんなに派手な生活をしてるってこともないし、何か毎月毎月買ってしまうってこともないんですけど。なんかうまくお金が貯まらないというか、うーん。貯金ができない月もあって、ほぼ。
はい。 うーん。 うーん。
なんかカツカツな感じなんですよね。
なるほどですね。そのふその趣味に色々と散財してるってわけでもないし、結構ね、その節制されているような印象を受けたんですけども、それでもなかなか貯金が貯まらない。むしろ赤字っていう感じなんですか？
はい。 そうなんですよね。なんかあの最初に、ええと一応毎月、あの何に、しゅあの掛かるかっていう、ま、えっと、家計簿じゃないんですけど、そういったものはあのエクセル使ってつけていて。で、その数字上では足りるはずなんですよね。で、ちょっとだけでも貯金に回せるはずになっているんですが。
うーん。 はい。 うん。 はい。 はい。
なんかね、うーん。上手く回ってないというか。なんか少しずつ足りなかったり、貯金に回せなかったりする月が多くな特に今年は多くて。
うーん。 うん。 うん。
で、なんでこう上手くいかないのかなっていう。
うん。
ちょっと、そうなんですよね、毎月悩んでる感じなんですよね。
なるほどですね。でも毎月家計簿的な、そういうお金の管理を、そういうのされてるっていうのはすごい素晴らしいですね。うーん、なんか毎月その予想外の出費みたいなのが、そのやっぱ発生してるっていうことなんですかね？
うん。うん。 あ、ありがとうございます。 ない。 うん、そうですね、あの、ちょっとワンコちゃんがいるので。あの、そこ病院とか行ったりすると、ちょ、ねがかかっちゃったりとか、最近はちょっとあの、歯石を取る簡単な手術じゃないですけど、したので、ま、そういったことでちょっと出費がかさんじゃったなっていう時もはちがつ、9月ぐらいにあって。うーん、そこからはもう決定的にちょっと貯金はできてないなっていう感じなんですよね。
はい。 うん。 はい。 うん。 ああ、なるほどですね。ただ毎月どうしても赤字になるっていうことですよね。うーん、なんなんでしょうね、その、食費が毎月、その、気づかない間に上がっているとか、その光熱費とかそういったものが、そのちょっとずつ上がっていってるとか、そういうこととかってあるんですかね？
うーん。 はい。 うんうんうん。 うーん。 それはあるかもしれないです。なんか雑費って、自分の中で雑費って決めてるものが、あの、全部、最終的に調べてみると、少し多くなっちゃってる。でもなんか自分のせいっていうよりも、物価高っていうのもあるのかなっていう、前は。で、意外と、あの、じゃあしょうーん、節約はしてるつもりなんですけど、じゃ、食事のエンゲル係数をすごい下げたかっていうと、そういうこともないから、やっぱりそこら辺なのかなっていう感じですね。
うんうん。 はい。 うーん。 はい。 うーん。 なるほどですね。ま、最近ね、いろんなものが値上がってて、ね、節制してても貯金貯まらないっていうのはすごいふるのストレス溜まりますよね。
うーん。 はい。 そうなんです。なんか、何て言うんでしょう、前はちょっとこのぐらいの1週間の献立ちゃんと決めて、あの、ま、その材料を用意しておいてっていう感じにしてるんですけど「意外とこんなに昔はかかったっけかな」みたいな、あの、ぐらいのやっぱ金額が出てくので、その物価高が影響はしている。でもそこのちょっと物価高になった時点で、私あんまりなんか物価高だから気を付けなくっちゃとか、なんかよくテレビとかで私あの、最近はなんか、かさ増しで何々にしてますとかって見たりするんですけど、そういう対策はしてなかったので、ま、結局物価高になったところの、自分、そこに反応できず、みたいな。
うーん。 うーん。 うーん。 うーん。 うーん。 はいはい。 うーん。
理由かもしれないとは薄々気が付いてるんですけど。
うん。 うーん、なるほどですね。その以前だとそのけ、あの、だ以前とそんなに生活のスタイルは変えてないんですけど、以前はあの貯金はちょあのある程度貯めれたっていう感じなんですかね。
うんうん。 はい。 はい。 そうですね、まあ、あの、そんなに多くはないですけど、毎月お給料の中から余った分を貯金してっていう、まあ数万円ずつぐらいですけどは、必ず貯金をができてたので。
はい。 うん。 うん。
うん、そうなんですよね。なんか普通に貯金して、なんか、まあ毎月少しずつ残ってた感じなんですけど。
うん。
なんか、うーん、でも、そうですね。何が大きく変わった。でも去年、あ、今年2025年が特に、まあ、一番、うーん、その貯金額っていうのも、何て言うんですかね、減っちゃってる。そもそも残ったとしても、なんか本当いちまんえんぐらいしか残らないくて。
はい。 うん。 うん。
っていう感じなんですよね。
いや、なるほど、それは、ほんとにストレス溜まりますよね。そのその、お米の値段とか上がってますけど、そういうのとかが、その家計に影響してるとかっていうのは実感してるしてますかね？
はあ。 うん。 あるかもしれないです。うち、古古古米にはは買わなくったんで、で、いつもちょっと決めてる銘柄があって、なんかちょっと頑張ってそれ買っちゃってるんですよね。
うーん。 はい。 うーん。 うーん、なるほど、だから以前と生活の以前と比べて生活の質は落としたくないしですよね。やっぱそういうところで言うと、いや、大変ですね、うーん。なんか、その、まあ、そうなってくると、そ貯金を作ろうと思うと、やっぱ働く時間を増やすとかっていう選択肢しかなくなっちゃうのかなとか思うんですけど、そういうのは、や結構厳しいですか？
うんうん。 うん。 うんうん。うーん。 そうですね。 うん。 いや、それはちょっと考えていて、自分でも。
はいはいはい。
ちょっと色々見て、あの、なんとか少し隙間時間じゃないですけど、なんか、あん、できることないかなと思って、最近はちょっと探し始めてます。
うん。 あ、そうなんですね。じゃ、毎月1万円、2万円の臨時収入があるだけでもね、その、毎月1万円の貯金とかはできるかもしれないですし、ま、もし隙間時間に余裕があれば、そういう選択肢はありかもしれないですよね。
はい。 はい。 そうですよね。なんか、今おっしゃってみたいいただいたみたいに、私、なんか、毎月、あ、10万、20万稼がなきゃみたいに、ちょっと、なんか、すぐ大きく考えちゃうタイプなんですよ。なんですけど、その1万、2万でもそれが貯金に回るって考えたら、そうですよね、そのくらいの金額を、ちょっと、あの、隙間時間で稼いで、その分を貯金に回すって言っても、少しずつでも貯まっていきますよね、確かに。
ああ。はいはい。 うん。 そうですそうですね。その、ま、ね、その毎月また10万プラスで稼がないとって思うと、それはすごい、もう、過労過労になってしまうと思うんですけど、いちまん、2万であればね、その、ま、もしそういう選択肢があれば、そのすなん単発のアルバイトとか単発の仕事とか、あ、ま、フリーランスで家でできる仕事とか、最近いろいろあるのかなとも、ん、思いますんで、ま、そういうのでご自身に合う、こういう仕事を探されると、また何かいいのかなって思いました。
うーん。 <laughs> はい。 はい。 うーん。 確かにそうですね。なんかちょっとずつ、なんか何でもかんでもすぐ、なんか私一か百みたいに考えちゃう人なんで。でもなんかそうやってちょっとずつ、あの取り戻していくじゃないですけど、そうですね、そういう考え方すると、ちょっとなんか選択肢が広がってくるから、もうちょっとその、もう一つ、らなんか副業副業までいかないや、ま、バイトとか、いうなんかお仕事みたいのを探す時に、そんな探すストレスっていうのがすごし少し減るかもしれないですね。
うん。 はい。 うん。 はい。 うんうんうん、そうですね。あと、その毎月の固定費とか光熱費とか、ま、これはちょっと面倒くさいかもしれないんですけど、もしかしたら、その、さいあの最近だと新しい選択肢でより安い安く契約できる会社とか、あとその通信費ですか、そのスマホの契約とか。ね、あの、自分が知らなかったけど、最近だと新しい選択肢があって、そこでもしかしたらちょっとずつ節約できるかもしれないですよね。
うん。 はい。 はい。 はい。 うなんか 確かに、ちょっと、あの、そこら辺は、あの、何て言うんすか、目を向けたことがなかったというか、あの、ま、光熱費、電気、ガスっていうのは、ちょっと悩んだ時期はあったんですけど、でもちょっとスマホに関しては、私全然タッチしてなかった部分なので、確かにちょっとスマホは結構今色んなプランとか、色んな会社さんが安くなってきたりしてるのが、あるなとはなんか思っていたので、ちょっとスマホあたりを、ちょっと考えてみるっていうのもありですね。毎月なんか、えらいお金取られてるんで。
うん。 はい。 はいはいはい。 はい。 うん。 ね、そう、毎月ね、ちょっとずつとら取られて1年通すともう1万とかの差が出るかもしれないですし、最近だと、格安 SIM とかね、やっぱ、まあ、めんどくさいですしね、そういうの調べたり、契約するのって。でも逆にけいそういう通信会社は、そういうのを逆手に取って、ね、儲けようとする会社なのかな？とか思ったりもするので、まあ、もし余裕があればそういうのも、なんか新しい選択肢探されたらいいかなって思います。
ううん。 うーん、はい。 はい。 確かに。 そうですね。なんかあまりにもカチカチだったんですよね。光熱費といいそのスマホの、スマホ代といい、なので、ちょっと今、あの、頂いたおもしゃっていただいたように、ちょっと今までと見方を変えて、色んな会社さん見てみたり、ちょっと何か選択肢がないか探してみます。
うん。 はい。
なんか、今日ちょっといろいろお話伺って、ちょっと色々やってみようかなって思ったので、ありがとうございます。素敵なアドバイスいただきました。
あ、いえいえ、とんでもないです。頑張ってください。
はい、ありがとございました。